อือ โอ้โฮ สุดยอด เลย แต่ตอนนี้ก็เสียดายเนาะ ก็คือแบบว่าไม่ค่อยมีแล้ว ใช่ไหมคะ แล้วก็คืออาจจะหาได้ หาได้ตามแบบงานวัดทั่วไป อะไรอย่างงี้ ก็อาจจะแบบมีอยู่ อะไรประมาณนี้ใช่ไหม? แต่ต้องทางภาคเหนือ
ค่ะ ใช่ น่าจะ ใช่ค่ะ ก็คือ ก็จะเคยเห็นนะคะ งานที่เขาเหมือนกับย้อนรำลึกวันวาน อะไรอย่างเงี้ย ที่เขาจะมีแบบกาดอะ เขาเรียกกาดโก้งโค้งเนาะ ที่แบบจะวางของขายกับพื้น แล้วเราก็จะต้องก้มโก โก้งโค้งไปซื้อของ อะไรอย่างเงี้ย อันนั้นน่ะจะ มี บ้างค่ะ พอให้หายคิดถึงค่ะ
อืม อา ค่ะ อืม อา โอเค วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ